M da da darauf genau zielt hier meine Frage ab, ne? Ob das eher 'ne 'ne intellektuelle Herausforderung ist, sich zu fokussieren beziehungsweise die Antwort zu erarbeiten oder diese zu kommunizieren in eine Gruppe hinein mit der entsprechenden Attitüde ja, diese innere Einstellung. Du hast gesagt, dass das in 'ner Gruppe so ist. Wie was passiert denn in 'ner ähnlichen Situation, wenn du zu zweit bist mit jemand, den du kennst oder de jemand, den du nicht kennst? Du hast gesagt, Geburtstage und so weiter finden bei dir eher weniger statt, aber manchmal gibt's ja trotzdem so Zweierkonstellationen.
Ja. Mhm. Ja. Ja, das ist da genau das, was einfach ist, weil da kann man sich mit 1 Menschen, mit 1 Gegenüber natürlich konkret viel besser austauschen. Da ist man im Pro und Kontra, da ist man da gibt ein Wort das andere. Also zu zweit geht es, weil auch 2 verschiedene Meinungen lassen sich schön dialektisch irgendwie darstellen in ihrem Gegensatz, äh, und das geht. Aber in dem Moment, wo's 3 sind, da kommt, äh, 'ne Unwägbarkeit dazu. Da sind immer 2 gegen 1, dann wird einer fühlt sich ausgeschlossen das bin ich dann. <chuckles> Ähm, w weißt du, da da ist mehr so 'ne Art Kleinkrieg da schon. Da heißt es doch immer: „Bei 3 freuen sich 2 und, ne, zw t und 1 ärgert sich” oder irgendwie so ähnlich. Und, na, du kennst den Spruch. Und genau das passiert bei mir. Aber ich würde gerne wirklich zurückgehen das scheint mir 'ne psychologische Angst zu sein. Mit der Arbeit äh, in der Arbeit äußert sich das, aber im Grunde war das schon immer so. Auch auf Geburtstagen oder Feiern stehe ich immer am Rande, ne? Ich ich fühle mich da nicht aufgenommen. Da
Mhm. <chuckles> Ah. Okay, okay, okay. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, okay. Okay. Wie war das denn in der Kindheit? Wie wie war das denn in der Kindheit, wenn jetzt, ähm, Fußball gespielt worden ist? Also 3- 3 gegen 3 und 1 muss ins Tor.
Fußball geht. Fußball geht. Ah. Schlimm ist dabei immer: Du weißt, man muss immer aufeinander zugehen und dann hat einer hat gewonnen, so. Und dann darf der als 1. wählen. Da kommt der andere und wählt 'n Spieler, da kommt wieder der andere wähl und ich bleibe dann über. Oder manchmal habe ich Glück und es gibt einen, der ist noch schlechter, der wird als Letzter gewählt in die Mannschaft. Okay, da aber das geht. <laughs> Ins Tor, ja. Oder irgend 'ne undankbare Verteidigerrolle oder was weiß ich. Also Fußball geht aber noch. Das ist ja das ist ja 'ne körperliche Aktion. Da bin ich nicht besonders gut, aber es hat Spaß gemacht und das geht auch, ähm.
Mhm. Ja, ja, genau. Und der muss ins Tor. Okay. Mhm. Aber das Interessante ganz kurz, das Interessante bei dieser Konstellation ist, dass es einen gibt, der ins Tor muss. Das war früher immer irgendwie der der unsportliche Dicke, ne? Als als, ähm, Karikatur gesetzt, nicht auf dich bezogen, sondern einfach als Karikatur gesetzt. Und der Torwart ist aber eigentlich die entscheidendste Position. Das heißt, dass der ist von vornherein ist der bereits so etwas wie der vorgeschriebene Sündenbock. Wir haben ja verloren, weil, ja, der Unsportlichste im Tor war, aber der Sportlichste spielt nicht im Tor. Der ist draußen und hat seinen Spaß. Also, du hast auch da diese diese diese Außenseiterposition, in die du dich ja selbst auch reinmanövrierst beziehungsweise selbst siehst, mit dem großen Unterschied, dass es 'n Spiel ist.
Okay. Hm. Ah.

Ähm, das war, ich glaube ich glaube, in allen Bereichen war das komisch. Ich hatte auf einmal das Gefühl, ich kann hier gar nicht konstruktiv irgendwas in einer Gruppenarbeit entwerfen oder formulieren. Man muss ja dann zu Schlagwörtern kommen und die ja aufschreiben. Man muss dann erwähnen, warum man das wichtig findet. Äh, warum das Thema äh, was es bedeutet. E es ist ganz merkwürdig. Ich ich komme da nicht mit. Ich habe das Gefühl, ich kann das nicht, und ich habe dann Angst auch, äh, da diesen Lernfortschritt und diesen Arbeitsauftrag überhaupt hinzubekommen und vergleiche mich dann mit den anderen Leuten, die da wesentlich logischer und cooler rangehen, die sagen: „Ja das ist Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3“ hauen das so weg und ich hier <blows air> ich weiß auch nicht, ich schaffe von der Theorie den Schritt dann nicht in die, äh, Umsetzung, in die arbeitstechnische Umsetzung. Ich sage es sehr abstrakt, ich wei ich weiß nicht, ob das hilft. Hm.
Okay, okay. Aber aber die f Antworten intellektuell zu erarbeiten, höre ich jetzt raus, hast du schon. Also, das ist nicht so, dass du vom Inhalt überfordert bist, sondern du hast du kannst die Aufgabe bewältigen. Die Formulierung und die die Kommunikation fällt dir dann schwer.
Ja, man soll ja was gemeinsam, äh, theo äh, erörtern und dann praktisch zu Schlussfolgerungen kommen, die man nachher an die Wand schreiben kann oder ans äh, s äh, an diese an diese komische Tafel.
Mhm. Ja, ja, ja, ja. So so Brainstorming mäßig.
Ja, ja, ja. Und da muss man im Grunde Dinge die, äh, frei er erlebbar im Kopf sind die muss man versuchen aber dann konkret dann irgendwie auszudrücken. Und da kriege ich jedes Mal Schwierigkeiten. Rein philosophisch kriege ich das auf die Reihe und üb ich kann, <blows air> ja, rumlabern so viel ich will und auch ins Problem reingehen, aber Dinge festlegen als Punkte, als Fix Fixpunkte, sage ich mal, da wird's schwer. Aber es geht hier, äh, nicht eigentlich nicht so sehr um die intellektual elle Arbeit dabei, sondern es geht dabei im Grunde vor der Gruppe, da Dinge erwähnens zusammenfassen zu können. Das ist das Entscheidende, wo wo ich Angst habe und dann zu keinem Erfolg komme.
Okay. Ja. Ja, ja. Ja. Jaja, genau. Dazu Genau. D